Ah, ada banget sih, Kak. Jadi dulu memang ada tawaran kerjaan, tapi kan ini kan aku waktu itu masih bersama ya, Kak. Waktu masih bersama itu kan mikir, ya udah kita kerja aku kerja di sini aja, dia juga ada kerja. Jadi kita bisa, eee, ke jenjang lebih serius gitu kan, biar enggak enggak apa ya, enggak ribet juga. Ya, kayak misalnya siapa harus ngikut siapa gitu ya, Kak, <chuckles> kalau udah kerja. Cuman kan, eee, itu pengalaman pertama aku untuk, eee, kerja ya, Kak, waktu itu. Jadi, eee, segala kesempatan itu aku inginnya ambil juga gitu, Kak. Nah, aku udah taunya kalau misalnya aku nyaman waktu itu dengan keputusan yang aku ambil, dan itu udah keputusan yang b benar mungkin yang aku ambil ya, Kak. Waktu akhirnya aku dapet kerjaan keluar kota tersebut, Kak, dan aku merasa, "Oh, kayaknya ini, mmm, memang keputusan aku udah benar karena aku nyaman," iya, nyaman di kota yang ini, terus mungkin, eee, nggak terlalu bergantung sama orang atau mungkin terikat sama orang yang harus apa ya, selalu ngabarin, atau mungkin terlalu ya kalau bisa dikatakan posesif sih enggak juga sih, Kak. Cuman kayak apa ya, terlalu iya terlalu bergantung gitu kayaknya. <chuckles>
Iya. Oke. Iya. <chuckles> Oke. Oh. Yang Kakak, cari gitu ya. M Yap. Na naluri ya sebenarnya, Kak? Iya kan, maksudnya heeh. Benar benar, paham, wah oke, menarik banget nih, oke. Nah, Kak, selain kerjaan nih, itu dari apa yang udah, Kakak alami ya, terutama kan tadi sempet hubungan yang panjang gitu. Nah, itu, eee, terus habis tiba-tiba, eee, putus gitu karena memang ada satu dan lain hal. Nah, dari situ, itu jadi membuat Kakak sangat ini enggak, mungkin punya standar atau mungkin kualifikasi atau apapun itu, atau mungkin preferensi gitu ya, preferensi pribadi dalam mungkin, eee, mengambil keputusan untuk berhubungan kembali sama lawan jenis? Jadi maksudnya kayak mungkin, "Oh nanti ketika menjalin hubungan sama yang baru, aku kayaknya mau yang kayak gini-gini deh," gitu, atau gimana. Ada enggak, Kak?
Iya itu sih, Kak. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Nah, heeh.